É, eu faço em casa, faço coisa que também, depois que eu fiz essa essa fisioterapeuta, como e ela passou esses exercícios, que eu pensei assim: "Nossa, vai me passar exercício inútil, que não tem nem peso", sabe, aquelas, "ah, fixada do leg press. Não tem nem um leg p que que vai me adiantar isso". E e nossa, foram os exercícios que se você faz do jeito certo, igual ela ensinou, não precisa ter peso, basicamente tem umas coisas que sa eu saí é.
Uhum. Uhum. Não vai Exatamente. Exatamente, exatamente. É
Tipo pilates, né, umas coisas assim, que se você faz direito e pega o músculo, puxa, é um negócio
É a variação, né, a variação é extremamente importante para para fadigar o músculo, então o próprio sabe aquele exercício de de costas, que você puxa a barra lá do alto?
Uhum. Aham.
Então, esse exercício também, tenta fazer isso e supino, desse dessa forma que essa fisioterapeuta falou. Bem devagar, sub deixando a barra subir devagar e puxando devagar. Nossa, você tem que botar um peso
Uhum.
<chuckles> pequenininho porque senão, não consegue. Então
É. Não. Esses de de esses inclusive a barra, que o que o meu sonho é conseguir fazer aquele pull pull up, né, que é o que esses cara do exército faz. Ou é chin up, sei lá, o que você tá você se pendura igual numa barra, assim, e tenta suspender o o peso do seu próprio corpo.
Como? Ah tá, entendi. É basicamente esse exercício que a gente falou, mas em uma barra fixa, né.
Esse é difícil. Só que ai ah é, essa é a versão, né, mais fácil, aquele que é o da academia, que você puxa a barra, né, pra em direção ao peito.
É. Isso, isso. É porque, ali, você consegue diminuir, né, o peso. Mas aí, entendi, isso é o é o o teu objetivo é puxar o o peso do próprio corpo.
Isso. O meu peso. É muito difícil, nem homem consegue, poucos homens conseguem fazer isso, né.
É treino. É, não é todo mundo que consegue, realmente. Mas é treino, né, vai vai treinando, e e dá certo. Mas é olha, essa essa tua situação é uma situação boa de de resolver. Então você tem que <chuckles> dar o descanso. Ouve um pouquinho, ali, o o que o corpo está pedindo, e e descansa, porque faz parte da evolução, você é motivada, né, você tem a indisciplina, agora tem que trabalhar um pouco mais essa autocompaixão.
É. É. Não, sim. <chuckles>